そう「こんなことがあったんだよ、で、ははは」とか言ったら。
<chuckles>
なんと、その部その部活の子も、全く同じようなことを経験してたらしくて。
ええ、そうなんですか。え、よあるあるなんですかね。<chuckles>
え、どうなんすかね、それ。
ああ、でも。はい。
そのその子も、なんか同じように、もう、みんなでこう消したみたいな。その子がその子がその、しかもその子が原因だったんすよ。その子がその火をこうやってつけちゃったぽくて。
ああ。 ああ。はいはいはい。
で、みんなでもうなんとか。
うん。
まあ、ぎりぎりで、ちそう、鎮火した。そうそうそう。
あの、何、証拠隠滅して。<chuckles> え。
ま、その、それそうそうそう。
うん。その、あの、確かに、自分が、置いたなっていう記憶があったんですか、その紙を。
そういうね、話があったんすけど。 あ、そうですね、自分の紙ですしね、 自分の紙だったんで。
あ、そっか、1人1枚持ってるんですね。
あ、そうなんすよ、そうなんす。
わ、えっ、でも、それってどうなんでしょう？なんか、あの、先生教育側にもやっぱり問題ありそうですよね、それって。
ま、ちょっとね、確かに。
なんか、うん、1人1枚火を使うところで紙を持たせるっていうちょっとやり方にも問題なグループ1グループに1枚とかなら。まだね、いいかもしれないですけど、ちょっと紙の量が多すぎますよね。
<chuckles> まあまあまあまあまあまあまあ、ま。 ま、そうかもしれないす、確かにね。まあ、ておと、ちょっ僕もね、でも、僕結構ちゃんとあれだったんすよ。ちょっとこう、コンロがちょっとこうなんていう、だ段差がある感じ、あの、がっこああ、ち高校のコンロ、ちょっとこう段差あるじゃないすか。だったんすよ、こう火がこう、は這うというか、こう、上に来ちゃったねすね、これ、か紙があるから引き寄せちゃったんでしょ。
うーん。<laughs> はいはいはい。 ありますね。 ああ。 <laughs> はい。
それで紙が、あの、燃えちゃった。紙が燃えちゃったんで、まあまあまあ、で、しょうがないことではあるんすけど。ま、あと、この野球部の子に、ま、感謝もしてるんすよ、ちょっとね、ちょっと納得いってないところもあって、僕。
うーん。<laughs> いや、完全に。うん。 うん。

その子がもうその子がもう反射神経いいんで、それを手に持って
はい。 え？<chuckles>
こうやって、投げたんすよ、この。あの
うわ。え、どこに？
水の、あの
ああよかった。<laughs> あのシンクの中ですかね？
ところに投げて シンクそうシンクの中にに、入れて
はい。
無事無事ね、てんあの、ん火が鎮火したという。
ああ。 はい。 わあ、じゃ、あの、大きな火事にならずに。
そう、大きな火事の あのよくある訓練とかね、家庭科室で、火災が発生しましたみたいな。あるじゃないすか、避難訓練、あれあれをあれがリアルにならなくくて済んだ。
え。<laughs> はい。はいはいはい。避難訓練にならずに。<laughs> <laughs> ていうか、野球部強すぎません？<laughs> ファインプレー。<laughs>
野球そう、野球部の野球部のこの、ファインプレーちょうどしかもスポッと入ったんですよ、ちょうどシンクの中に。
<laughs> それは、<laughs> なんか、何て言うんでしょう、笑えないんだけど、なんかその瞬間、笑いになっちゃいそうですね。
ちょうど入ったんすよ。 笑いに、ななりますね。でもでも、その先生とか見てな僕が含めて多分、みしごにんしか見てなかったんで、3、4人とか。
<laughs> あ、あ、先生見てなかったんですね。
先生見てなかった。あれ先生見てたら、めっちゃ怒られてただろなと思って。
わあ！奇跡！え？じゃあ、あの逆に、先生にはじゃあ、報告せずに
報告しすないすね、ばればれずん先生にもばれずに笑った笑ったんで、ほんとはね、運が良かったっすね。
終わらせたということですか？<laughs> じゃあま、ただその紙が紙が燃えただけで済んだっていう。
そうそうそうそう。で、後日、その話を部活の子にしたんすよ。
はい。

あ、そっか。比べる経験がないんですね。
そうなんすよ。 そうなんで、だかだ、多分左、左手どうこう見てるのわかんないんすよ。ぶっちゃけ。なんで、猫の手は知ってたんすけど、それふちゃい、猫の手にするんだよしか知らないから、そのね、猫の手を使ってどうするかが全くわからないっていうも。
はい。 はいはい。 へえ、じゃ、刃の入れ方から分からないみたいな。
ま、そうですよ、だからま、全然わかんないすよ。見よう見まねでやってたんすけど
うわ。<chuckles> でも、それでもなんとなくは切れるじゃないですか。<laughs>
<laughs> だから、切っても切れなかったんすよ。
じゃ、とてつもなく、学校の包丁の切れ味が悪かった。
まそれもあるかもしんないすよね、でも、うん。
でも他の人は切れてたんですもんね。<laughs> すごい。
他の人は、結構切れてましたね。5枚、うん。 あ、ちゃ、わ、わわしわ、応援しました。なんかすごい、基準が厳しいんすよ。なんか。
ああ。ええ。
多分、それだったら、なんか、こうこう、なん何ミリしか駄目みたいな。
ああ、なるほど。じゃあ、その、分厚く切りすぎてしまったやつは、カウントされないみたいな。
そうそうそう、だから そう、それでたぶん僕2枚とか、なんかそれですよ、結構先生厳しいんすよ、多分、それで。
ああ。<laughs> その。はい。<laughs> じゃ、切れた枚数はもしかしたらもっとたくさんあったかもしれないけど、その評価基準に当てはまるスライスは、すごく少なかったということですね。
女性の先生だったんで、結構、これは駄目だ、これは駄目みたいな、けけ結構厳しいんすよ。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 いや、そうなんすよ。 多分多分そうだったと思います。うん。でも 俺の友達なんか、逆に ちょっとこう、ちょっとかさ増しして絶対これアウトなやつこうやって乗せて乗せまくって
へえ。 うん。 <laughs>
絶対俺よりなんか駄目だったのに、なんかなんかな、ちょっとかさ増ししてた。うん。
うん。あの、<laughs> 数をじゃあ、あの盛って見せてたんですね。
そう。 う、そうなんす。
<laughs> へえ。面白い。え、その後から、料理をした経験はありますか？今現在まで。
かさ増ししてね。 はいはいはい。 ああ、でも料理は、でもなんか、ちょっとここれ料理2枚とかだとちょっとやばいなと思って、なんかさすがに、あ、パスタとか、ああいうチャーハンとか、ああいうちょっと簡単なやつとかは
うん。 はい。 はい。 はい。